Genau, genau, genau, das meinte ich. Und das hat mir halt auch sehr geholfen. Ich meine, die Person, ähm Nach dem Smalltalk, ne, da haben wir 'n bisschen über Fußball geredet. Ich habe da bisschen auf die Details geachtet gehabt. Der hatte 'ne BVB-Tasse und da habe ich halt das gestrige Spiel an dem Tag erwähnt gehabt. Ähm, das war 'n Champions League-Spiel und das war auch 'n sehr emotionales Spiel für BVB. Und da sind ihm halt auf einmal die Augen so richtig weit aufge die Pupillen haben sich erweitert und dachte mir: „Okay, ich hab das Ganze jetzt auch gewonnen.“ Und ja, das wurde dann halt auch viel leichter, ne? Da haben wir bisschen über das Spiel geredet und der wurde halt ziemlich laut und hat die Emotionen rausgelassen. Und ja, das hat mir das Ganze auf jeden Fall erleichtert gehabt.
Mhm, mhm. <chuckles> Schön. Das ist, äh, ü überhaupt 'ne tolle Idee und übrigens auch so 'n Trick, äh, so für Verkäufer, ja? Also, wenn die das 1. Mal bei jemandem im Büro stehen, die gucken sich auch immer ganz schnell um und gucken, ob sie irgendwas finden. Oh, ja weiß nicht, 'n Bild an der Wand mit 'm Segelboot. „Oh, segeln Sie gerne?“ oder so, ja? Ja, das ist, äh das ist 'n Trick, äh, den hast du für dich ganz alleine gefunden, ja, 'ne tolle Sache. Ey, apropos Trick, muss muss ich dir noch 'ne Geschichte erzählen. Apropos Interview, ja? Äh, da haben die 'ne Studie gemacht und haben äh, den Leuten, die zum Jobinterview reingehen mussten, haben die gesagt der Hälfte gar nix, die sind ganz normal rein. Und der anderen haben sie gesagt: „Geh vorher noch mal, äh, äh, auf's Klo, guck in Spiegel, trommel dir auf die Brust und sag: ,Ich bin toll!'" Und sag das mehrfach, und zwar laut.“ Also, ja, war kein anderer da in dem Bad drin. Und dann haben sie die ins Interview reingeschickt. Und die, die sich da selbst Mut gemacht haben, die hatten durch die Bank weg mehr Angebote bekommen. Ist auch irre, ne?
Ah, ich wusst ich d <laughs> Wow, okay. Das ist ja mal interessant, dass man vor'm Spiegel sich auf die Brust haut wie so 'n Gorilla, meinst du oder wie, oder? <laughs>
Jaja, genau wie so 'n Gorilla, also, oder was was eben dir einfiel, ja, Muskeln gemacht oder gegrinst oder irgendwie, aber sie sie mussten sich selbst sagen: „Ich bin toll, ich kann das, ich schaffe das, ich bin der Beste.“ Und mit mit dieser Stimmung rein, ja? Ist interessant, wie man so sein Hirn ein bisschen kleines bisschen in die richtigen Bahnen lenken kann.
<chuckles> Definitiv. Ich meine, die Studie höre ich zum 1. Mal, aber wenn ich mal wieder in so 'ne Lage komme, wo ich bisschen Selbstbewusstsein, äh, brauche, dann kann ich
<giggles> Musst bloß aufpassen, dass niemand im Bad ist, wenn du da stehst und deinen Gorillatrommeln machst. <giggles> Das wär bisschen peinlich, vor allen Dingen, wenn's vielleicht der Boss ist. <laughs>
Definitiv. Das wäre mal peinlich. <laughs> <laughs> Das wollen wir ja nicht.
Oh Gott. Naja, „Hör heuer bloß nicht diesen kaputten Typen an“. <laughs>

Na, das ist doch toll. Und und dann, ich meine, wenn man den Job dann kriegt, dann wächst man sowieso erst mal noch 3 Zentimeter und und fliegt 'ne Weile. <chuckles> Hast du denn den Job damals bekommen?
Genau. <chuckles> Ja, tatsächlich, aber lustigerweise, ähm, habe ich gemerkt, dass es doch nicht so toll ist, wie ich's mir dachte und habe dann nach 6 Monaten wirklich auch selber aufgehört gehabt. Das war es war 'n Hotel, da war ich als, äh ich meine ich okay, das ich habe jetzt vorhin so erzählt, als wär das der Job des Jahrhunderts, aber, ähm, das war einfach vor meiner Haustür. Ich war Student und, ähm, es war 'ne sehr gute Bezahlung. Und ich habe vorher quasi irgendwo gearbeitet, wo ich wirklich mit dem Auto 20 Minuten hinfahren musste. Und zum Hotel musste ich wirklich nur 2 Minuten laufen und ich musste halt nur sitzen und hab viele Trinkgeld bekommen. Und ich wusste das halt von einem Freund, der da gearbeitet hat, den ich von der Nachbarschaft kannte, dass das der chilligste Studentenjob ist quasi, den man haben kann. Deswegen wollte ich den unbedingt haben.
Oh. Mhm. Das ist natürlich klasse. <giggles> Und, was ging dann schief? Das hört sich doch eigentlich ringsherum toll an?
Ja, ich habe gemerkt, dass die erstens die Menschen, die, z äh, quasi zu Besuch kommen sind zu den Hotels, nicht die Menschen waren, mit denen ich gerne in Kontakt sein will. Das waren sehr hochnäsige Menschen, so richtig herabguckend, ne? Einen auf: „Oh, ich bin hier im Hotel, ich bin Business, äh, Typ und du bist, äh, irgendein Rezeptionist.“
Mh, mhm. Und und du warst da <clears throat> Ach so, an an der Rezeption hast du gearbeitet. Ja, dann musst du natürlich auch mit den Leuten klarkommen. Mhm.
Genau und so 'n bisschen Genau und erstens war das 'n Problem und zweitens, was eigentlich ich sage jetzt zweitens, aber das war das eher das größere Problem, dass ich gemerkt habe, okay, den ganzen Tag sitzen ist wirklich nichts für mich. Also, ich ich mag eher so okay, einerseits mag ich sozialere Berufe, aber andererseits will ich auch nicht den ganzen Tag sitzen und, ähm, habe dann gesagt: „Okay, das ist nichts für mich”, und habe dann halt da auch aufgehört.
Ja, ja. Aber hättest ja stehen können. Also ich meine, in in Amerika stehen die, glaube ich, alle hinter der Rezeption. Ich ich glaube, da bilden die sich irgendwie ein, dass sieht sieht professioneller aus oder was jedenfalls. Ja, ich glaub, die stehen alle.
Ja, ich mein, ähm, es geht nicht direkt ums